Ciao, volevo, mhmm, condividere, insomma, un po' un problema impellente che sto vivendo, mhmm, in questi in queste settimane: ehm, mi sto trasferendo in una nuova città e sono un po', diciamo, mhmm, ehm, nel pieno del del ehm, delle attività però, mhmm, son talmente tante cose da fare che sono un po', diciamo, mhmm, così smarrito, ehm, e anche l'idea, insomma, di di finire un contesto nuovo, dove di fatto non conosco nessuno, non ho non ho amici, non ho parenti e e anche abbastanza dis diciamo, lontano da casa, mi mette un po' di di di ansia, ecco. Per cui avrei piacere un po' a chiacchierare, perché, mhmm, ehm, così, insomma, devo trovare un po' una giusta dimensione, ecco, su su su quello che mi attende.
Erto, è assolutamente comprensibile provare un po' di ansietà rispetto ad un cambiamento così importante. Voglio dire, difatti, stai cambiando città, stai cambiando casa, mi sembra di capire, uhm, anche abbastanza lontano da dove ti ritrovi oggi. Il fatto, ovviamente, di lasciare la propria famiglia, i propri amici e tutto ciò che si è consolidato, no, nei tuoi anni è assolutamente normale che ti porti uno stato d'animo non serenissimo, quindi, uhm, sicuramente, questo è un momento abbastanza difficile per te ed è comprensibile. Ma raccontami un po': come mai, uhm, ti stai trasferendo? C'è urgenza in questo trasferimento? È già avvenuto o sta per avvenire?
No, ho ricevuto una proposta di lavoro allettante, insomma, stavo cercando lavoro da da molto tempo, mhmm, ehm, qua in Italia, purtroppo, non sono riuscito a trovare niente di soddisfacente, perché le proposte sono sempre al ribasso, cioè cercano un ventenne con 30 anni di esperienza da da pagare poco
Mh.
e quindi, insomma, alla fine mi sono, mhmm, deciso a provare, mhmm, ehm, a cercare opportunità all'estero e ho trovato, appunto, questo nuovo lavoro a Londra, ehm, lavoro che ho ottenuto, ma mhmm, ma ora devo organizzare tutto quanto, per cui sono un po', diciamo, in panico sia per cercare un alloggio, incomincerò a lavorare al all'inizio del prossimo anno per cui ho, più o meno, 1 mese a disposizione, togliendo Natale, insomma, forse anche meno di 1 mese, per trovare casa e in qualche maniera gestire mhmm, gestire il trasloco perché qua vivo mhmm, vivo in affitto, ho un piccolo appartamentino e chiaramente non mi posso permettere di tenere ehm, di mantenere, ecco, e e quindi dovrò senz'altro liberarlo e, mhmm, appunto, partire dal trasloco e poi pensare pian, piano, ehm, a costruirmi, diciamo, una nuova vita là per cui, mhmm
Mh?
ehm, da questo punto di vista, devo dirti che l'azienda la nuova azienda su a Londra non non mi aiuta molto, nel senso che, ehm, questa era un'opposizione aperta, mhmm, insomma, no non era rivolta, diciamo, a a stranieri, era aperta a tutti per cui, come dire, non non si occupano di tutti gli aspetti logistici legati al trasferimento: loro danno per scontato che uno sia s'arrangi, ecco, fondamentalmente.
Mh-mh. Tol sei stato chiarissimo, voglio dire in questa situazione, ehm, che mi stai descrivendo, innanzitutto, ti ringrazio per tutti i dettagli che mi hai fornito, sicuramente rende il tutto ancora più complicato e stressante. Potrebbe essere interessante, laddove tu riuscissi ad organizzare, anche un piccolo viaggio di spostamento. Questo per andare, più o meno, a capire anche in loco, uhm, com'è fatta la struttura e anche come è fatto il quartiere che ospita la struttura, com'è collegato. Sai, a Londra, uhm, la metro e i vari spostamenti funzionano molto bene, quindi il fatto di poter avere sicuramente, uhm, appunto degli da mhmm, appunto, dei dei trasporti che ti acconsentano di muoverti liberamente è veramente importante. L'idea di poter andare lì, ecco, anche prima di Natale, quindi per riuscire un attimino a capire e a sondare un po' il posto e anche per valutare da vicino qualche, uhm, offerta di alloggio che possa essere, insomma, consona e adatta a quelli che sono un po' le tue uhm, le tue necessità potrebbe essere interessante. Ci avevi pensato?
No, francamente, non ci avevo pensato, anzi, è un ottimo è un buon suggerimento, è un ottimo suggerimento perché, per adesso, m'ero mosso guardando su i vari Airbnb, Booking, sai, siti più che altro, mhmm, turistici, no, ehm, e e chiaramente offerte ce n'è ce n'è una montagna, ehm, sono un po' i prezzi che che, ehm, somma s ho trovato abbastanza impegnativi. Cioè è vero che là lo stipendio, chiaramente, è più alto ma è più al rispetto a uno stipendio italiano per lo stesso tipo di lavoro, però è anche vero che là la vita costa tutto molto di più per cui, ehm, i dalle poche ricerche che ho fatto finora le ho fatte, appunto, su questi siti, ma non ho trovato nulla di soddisfacente e, in effetti, è un'ottima idea la tua perché, mhmm, tanto, mhmm, avrei modo di rendermi un po' conto, appunto, di dov'è l'azienda di re mhmm, anche di come funziona la rete dei trasporti perché è un conto andare a sbirciare una mappa, ehm, online della metropolitana a Londra, dei mezzi pubblici a Londra, un conto poi fisicamente è è esserci, vedere, capire; e forse potrebbe anche essere un ottimo spunto per trovare magari per allacciare dei contatti con delle agenzie immobiliari là in maniera anche da pagare un po' meno o trovare comunque una soluzione più idonea rispetto le mie esigenze. No, questo è sicuramente un buon punto. Poi sai
Mh-mh. Erto. Potrebbe essere interessante perché, più che altro, anche le piattaforme che mi descrivevi: Airbnb, Booking, sono piattaforme prettamente fatte per turisti, per cui essendo comunque Londra una meta turistica abbastanza importante anche in vari periodi dell'anno, sicuramente potrebbe essere interessante come soluzione per breve termine, quindi laddove tu hai realmente la necessità nel tanto che entri nella nuova casa di avere un piccolo appoggio mentre inizia il lavoro. Però, sicuramente, il fatto di poter andare a fare una sorta di uhm, di sbirciata prima di trasferirti completamente ti consente proprio di avere anche un'idea più reale degli spazi anche delle tue esigenze quindi di dove posizionarti, ipoteticamente, con con la casa, quindi potrebbe essere infestante.
Eh, sì, no, hai ragione. Sì, anche perché, insomma, effettivamente, come dici tu, sono sono piattaforme per turisti, no, ehm, no sai, il turista alla fine a Londra, quanto vuoi che ci stia? Mhmm, al massimo magari 2 settimane, eccetera, io ci devo star mesi e quelli sono, diciamo, siti che ti danno una tariffa al giorno altissima, proprio perché, mhmm, la gente in media ci sta una settimana e quindi no, effettivamente, è una buona idea, guarda, proverò a vedere già nei prossimi fine settimana se se se riesco ad andar su così da da poi, sai, un'altra cosa che mi preoccupa molto è il fatto che vado su completamente allo sbaraglio, no, cioè, mhmm, non conosco veramente nessuno e ora ci saranno i colleghi, per l'amor di Dio, però l'esperienza che ho dei colleghi qua in Italia sì, mhmm, riesco ad avere buone relazioni, eccetera, ma sempre colleghi restano, ecco, c'è sempre quella cosa del lavoro per cui, o si parla sempre solo di lavoro o, comunque, son sempre quei rapporti dove uno magari sta sempre un po' abbottonato, no, perché comunque, appunto, c'è il lavoro di mezzo, no, per cui anche il tema di di di adattarmi, ecco, alla nuova realtà, anche a dei modi di vita probabilmente diversi perché, immagino che i ritmi di Londra no non sono certo i ritmi che che che ho qua, ecco. Per cui, tutto questo un po' mi mi mhmm, cioè mi galvanizza un po' la sfida, l'avventura, eccetera, no, perché è una bella sfida, ecco, son contento, tutto sommato, però non ti nascondo che, in fondo, in fondo, sono veramente terrorizzato
Mh-mh. Uhm. Certo, ma è assolutamente comprensibile, la tua vita sta per cambiare completamente. Il fatto di andare in un posto tutto nuovo che ha una cultura, sicuramente, diversa da quella che che vivi oggi nella tua quotidianità, la tua cultura italiana, quindi, uhm, questo ti dà sicuramente ragione di, uhm, avere delle paure, no, perché il cambiamento di per sé già insito, uhm, fa paura perché non non sappiamo cosa ci aspetta dall'altra parte. Il fatto sicuramente, poi, di avere uhm, di non avere comunque un punto di appoggio, delle amicizie questo, uhm, inevitabilmente implica il mettere in discussione un po' tutto il proprio modo di vivere, quindi è normalissimo avere, uhm, questi pensieri un po' intrusivi, no, rispetto a quello che sarà. Ehm, prova anche online però, intanto ti invito, anche magari su dei social, quindi, anche su Facebook se ci sono delle community perché spesso si creano, uhm, di italiani che sono fuori e spesso vengono create queste community proprio per unire, uhm, possibili persone di posti diversi in dei posti nuovi. Quindi prova già a cercare online, a fare ricerche se ci sono delle chat di gruppo sui social, che, appunto, uniscono persone magari italiane che si trovano a Londra per lavoro. Sai, poi, uhm, voglio dire, spesso capita, Londra è un po' una città di fulcro da questo punto di vista: molti italiani sono andati lì per lavorare, quindi magari potrebbe essere una cosa interessante perché, insomma, oltre ad avere delle persone che parlano da subito la tua lingua e per quanto tu possa sapere bene l'inglese, voglio dire, confrontarti con una persona e parlare la tua lingua nativa già ti mette in una situazione di comfort maggiore
Ah, sicuro.
e poi, magari, uhm, insomma, ecco, dato che loro come te, uhm, vengono dalla tua stessa cultura e sono dovuti anche loro ai loro tempi adattarsi, potrebbe essere carino trovare anche dei momenti di confronto, farsi consigliare magari, appunto, sui posti, uhm, piuttosto che sui trasporti più comodi da prendere e anche sui quartieri più facili da abitare, quindi magari, trovare anche dei quartieri che, ehm, abbiano vicino, ehm, degli appoggi, tipo come dei supermercati che magari vendono dei prodotti che trovi anche utili per le tue abitudini di dieta quindi, insomma, banalmente pensare proprio allo ba alla quotidianità.
Eh, sì, eh, quello è un altro No, è vero, è una buona idea questa qua delle community sui social perché io stavo pensando, non so, a a mhmm, ad a organizzazioni, associazioni là, però mi son messo un po' a cercarne e effettivamente non ho trovato proprio niente, ecco, o quantomeno quello che ho trovato non è che mi restituisse veramente l'idea di di una vita di comunità dietro, no? Eh, forse, in effetti, semplicemente andare sui social e cercare di di, mhmm, somma, scoprire perché sicuramente, come dici tu, giustamente, ci saranno, ecco, potrebbe essere diciamo un primo passo per per
Okay.
conoscere cose nuove della città e poi magari, anche conoscere persone nuove che che che, ehm, b potrebbero anche diventare amici volen volendo ecco. No, sicuramente
Sì, perché no? Anche per ritrovare insomma quello che può essere un confronto costruttivo con qualcuno, quindi i social possono essere veramente un'arma interessante.
un buon tema. Certo, poi soprattutto anche per dove comprare da mangiare perché lì, guarda, quello è un altro tema che mi angoscia, insomma. Partirò con tonnellate di pasta <chuckles> nel nella nella valigia. No, ti rin
Eh, beh. Hai ragione. <chuckles> Guarda, io sono qui e aspetto un po' di sapere qualche novità, quindi, appena puoi, fammi sapere.
Ti ringrazio, è stato molto utile, m'hai dato veramente degli ottimi consigli, ne farò senz'altro tesoro, grazie mille, a presto!